ちょっとあの、マッサージ器具みたいな感じでゴロゴロ転がして、ちょっと筋肉が当てるみたいなそんな感じのやつですか？
えっとですね、筒状になってて、自分で動かすんですよ。で、手とか足とか背中とか、かなりだからあの、やっぱり、どうしてもだんだん年齢が上がるにつれて、体ってこう、ね、固くなっていくじゃないですか。それをほぐすんですよね、その、ローラーを使って。で、いた最初めちゃめちゃ痛く痛いんですが、でもだんだんやってくうちに、あの、慣れてくるので、そうすると多分筋肉が
はい。 はい。 はい。 うんうんうんうんうん、はい。 はい。 うんうんうんうんうん。 ああ、ちょっと柔らかくなってくるんですね。うんうんうんうん。
ね、柔らかくなってきてるってそうなんですよ。だから、それを先にやられると、少しなんか自信じゃないけど、ね、あ、大丈夫かなって、もしかしたらはい。
うんうんうん。 まあ、ちょっとはい、なんか筋肉断裂みたいなことはちょっと避けられそうですよね、そういうやっとくとね。うんうん。
あ、そうですね。と、ま、体自体が多分もう、かカチカチになってる可能性があるので、背中とかね、特に、なんかね、すごい気持ちいんですよ、でも、最初めちゃめちゃ痛いけど。うん。ね、そういうのもなんか取り入れると、もしかしたらいいかもしれないですね。うーん、前、その辞められた時っていうのは、なんか理由とかあるんですか？ジョギングやめちゃった理由みたいな。
うんうんうんうんうん、はい。 うんうんうんうんうん。 はい、はい、なるほどなるほど。うーん。 ええ、うん。 はい。 ジョギングやめた理由はやはり忙しさですね。うん。もともとそんなに、うん、運動が好きってわけでもなかったので、1回辞めてしまうと、なんかそこに戻る理由みたいのがなくて、まあ、やらなくていんならいいかみたいな感じで、はい。
ああ、そうですね。うん。 ええ。 確かにそうですよね。ええ、やらなくていんだったらやりたくないですよね。そうだ、絶対でもあの、よく、なんか、習慣になった人って、もう走んないと嫌だみたいな人いるじゃないですか。そこまではいかなかったんですか？
うーん。 うんうん。 はい。 はい。 ああ、なるほど。

ま、距離なり、速度なり
あ、そくとは、ま。ふつよく聞くのは、なんかやっぱりジョギングというよりはウォーキング。
あ、はい、え。 うんうんうんうん、もう、ウォーキングかな。いや、あぶなまままま、普通に歩くのは別に嫌いじゃないですけど、だか、運動のためにウォーキングっていうのはちょっとあまり考えたことなかったですね。うん。
ウォーキング好きですか？ウォーキング好きですか？あんまり好きじゃない。<laughs> ええ。 そうなんですよね。だけど結構そのウォーキングもちゃんと歩けば、いいらしくって、でも、ちょたただ、その、時間は、ウォーキングにするとしたら、多分時間はちょっと長めににさんじゅっぷんとかにさんじゅっぷんとかですね。うん。
はい。うーん、はい。 どれくらいですか？にさんじゅっぷんとか、なんかウォーキングっていうのはなんか普通の、あ散歩と違うんですか？
ちょっとはや早足みたい、と腕を振ったりとか。
ああ、あああ。 ああ、なるほどなるほど。うん。
ああ、そうですね。 でも膝の負担はやっぱり、それ、だいぶ違うらしいので。そうですね、なんかもしもしふ膝に、もしね、その不安があったらあとプールとかもよく聞きますけどね、プールで歩く。それもなんか足足に不安がある人は、ま、お若いんで多分、そんなそんなにはないとは思いますが、うん。そうそう、ね、全然、そんな、まだまだ。うん、うん、うん、うん。
はい。 だいぶ楽なんですね。うーん。 はい。 ああ、なるほどなるほど。プールである。 うーん、ま、ちょっとまだ高齢者というまではいってないんで、うんうん、まだまだ、まだ筋肉はつけれると思うんでね。うん。あ、でもプール、 近くにないんでね、うんうん、うん、 はい。
ああ、そうですね。じゃあやっぱりね、ウォーキングプラス、徐々にスピードを上げるみたいな。と、あとプラスあのね、体もほぐした方が多分。やられてないんだったら、最近。うん、そうですよね。
はい。 はい、そこからちょっと始めてって うんうんうん。 はい。 それでそれでそのウォーキングで、ちょっとこれくらいまで慣れたら、じゃあ、ジョギングに移行してもいいかなって、そういうなんかタイミングみたいな、ちょ目安みたいなのあるんですか？
なんかあの、よく聞くのが、やっぱ、もの物足りなくなる。
はい。